Eh, 'yon nga, ah, movie marathon, 'di ba?
Mhm. Movie marathon, oo? Hmm.
Oo, tsaka ano, mag mag-o-order muna kami ng pagkain habang nanonood kasi mahaba-haba pa yung mga papanoorin, eh, kasi baka may mga usually yung mga ba bago sa Netflix, sa weekend nila re-release 'yon, 'di ba? Tsaka oo, tsaka 'yon. 'Yon lang yung ano namin. Tsaka ano, magsama-sama kaming maglinis sa bahay namin, 'di ba?
O-order hmm. Hmm, opo. Mhm. Ay, opo, opo. Hmm. Sama-sam ah, ok opo, opo.
Kumbaga yung mga kapatid ko do'n sa labas, ako dito sa loob, gano'n, ganyan, sa kwarto ko.
Mhm. Mhm. Mhm, ah.
At saka ano, tsaka 'pag may mga gawain sa bahay kap kapag halimbawa, kapag may nasira sa sa anong tawag do'n? Sa kusina, gano'n, ganyan. Mm. Kinukumpuni namin, pinagtutulungan namin 'yon magkakapatid. O kaya ano, o kaya magbisikleta. Ako, gusto ko ng me time, bisekleta ako sa dito lang, di dito lang malapit sa'min, nagbibisekleta ako na kahit mga isang oras, okey lang 'yon. Oo, ikot-ikot lang.
Saan po? Sa kusin ah, inaayos niyo po 'no na ma kinukumpuni. Mhm. Mhm. Bisikleta, ah. Paikot-ikot lang po? Oho, mga gano'n. Ah.
Kasi maganda kasi mag-bike dito sa'min, um, parang mm. Kasi mga nasa bundok kasi yung ano, yung mo.
Gusto ko din yun. Sa lugar niyo po? Hala! Bundok? Ha! Hala! Na-miss ko na po magbisekleta ulit. <laughs>
Mm, wala masyadong Wala masyadong sasakyan. Yung makikita mo lang ay mga nagjo-jogging lang. Oo.
Wala ng masyado pong sasak ay, 'yan po yung maganda. Mhm, okey.
Oo nga, tsaka sobrang hangin po talaga.
Ayun po yung maganda. Ngayon, hala. Kasi dati din po may bisekleta kami kaso nasira na. Oh, huling oo, huling sakay ko pa po ata ng bisekleta oho, oh mati ma mahal nga po kasi kung papa-repair namin, eh. Pero kasi sayang din po 'yon. Um, pinakahuling ano ko pa po, pinakahuling bisekleta ko pa parang
Mm. Sayang. Pa-repair, baka ma-repair pa 'yon. Oo, sayang nga.
pa ano na po ba, parang 3 years ago na po. 3 year, sobrang tagal na. Oho. Hindi ko nga alam kung marunong pa ba akong mag-bike ngayon eh. <chuckles> Ah, marunong pa naman. 'Yan. Kaya pa, kaya pa naman. Ayan po, bukod po sa movie marathon, ayan bisikleta, ano pa po kaya yung mga simpleng bagay pa na minsan po ba lumalabas kayo ng bahay? Ha! Ano po? Lumalabas. Opo. Paano 'yon?
Tagal na pala, 3 years ago. Grabe. Ah, marunong pa 'yan. Marunong pa 'yan, siyempre. Oo. Hmm. Mm. Um, ano, ah Ah, oo, siyempre. Luma ah, gumagala din ako kasama yung kuan, kasama yung, kasintahan ko. Gumagala kami, gano'n. Pumupunta kami sa, ano, kasi yung gusto naming bonding, eh, outdoor. Kumbaga pupunta kami sa kasi yung lugar namin dito ma maraming malapit na mga talon, may mga spring spring pool, gano'n, ganyan. Tsaka may mga kabukiran din. Tsaka maraming mga magagawa din dito, oo. Kaya malapit lang yung oo, may malapit lang na mga ano
Hmm. Tapo Gagala kay Out ah. Ah. Yahu. May mala Oh, hala gusto ko 'yan. Yung may
Oo, tsaka ano, libre pa yung iba.

Tsaka gumagawa ako ng ano, mag-plano ako na ahead.
Ano pa kaya? Hmm, mhm.
Hmm, 'pag ano yung gusto kong gagawin lalo na sa
Hmm. Pinaplano niyo na po talaga?
oo, sa lalo na sa mga ano ng kasintahan ko. Tinatanong ko siya kung ano yung gusto niyang gawin gusto lang niya dito sa bahay ba pwede na sa bahay. Di ba?
Oo. San yun ga Picky buy <laughs>
O kaya ano, sa beach.
Pero sino po madalas na nag-dedesisyon sa mga ganyan po?
Ano ano?
Sino po madalas nag-dedesisyon 'pag po yung sa kasintahan niyo kung ano pong gagawin?
Ako ako. Ako ako. Ako ako kasi, wala wala siy wala din yung mga ideya ako marami na rin kasi akong, na nagalaan na mga lugar dito nung hindi pa kami.
Ah. Mhm. Mga lugar oho. Ah, parang go with the flow na lang po yung
Oo, yung iba eh, binabalik oo, gusto ko rin siyang maka-explore. Yun yung ano ko, kaya ako yung nag-lelead sa'min sa mga ganong bagay.
Mhm. talaga. Hmm hmm.
Kahit nga sa pag-pili ng restaurant kasi di ba pag-tatanungin anong gusto mo? Ikaw? <laughs> Di ba? Ah, alam mo gina ginagawa ko nalang eh, ginagawa ko na alam mo alam mong ginawa ginagawa ko pa ganyan um
Oho. Eh, ikaw di ba, ikaw bahala di ba. Yung mga ganyan. Ayun ipapasa yung desisyon. <chuckles> Oho.
ah, diba tat tat example tatanungin kita saan saan mo gusto? Tapos sabi niya ikaw, eh, ah, tapos ah, magtanong ulit ako, hulaan ko ha? Eh, sa ano ba sa KFC? Hala, oo, nahulaan mo, di ba? Para madaling usapan.
Mhm. Oho. Ah. <chuckles> Oh, wala naman masama. <chuckles> Mhm. Oo.
<laughs> Di ba? Andali yung usapan ano lang. Kasi pa-hula-hula ka lang ano. Punuhay di ba? Pa-safe ka namang hula-hula.
Oo oho pahula-hula. <laughs> Kami naman pag ganyan na hindi talaga kami makapag-desisyon kung anong gagawin namin o kaya luto. Nag-totoss coin na lang po kami parang ano, ah, o sige itong isa ito gagawin natin, itong isa ito gagawin natin, o kung ano po yung mapili yun na po yung susundan namin. <chuckles>
<clears throat> Oo. Mm.

Hala, parang na-miss ko tuloy kasi nung huling punta rin po namin ng colds may kasama ko rin po yung kasitahan ko dun po sa probinsya nila.
Hmm. Ah.
Ayan kasi oho kasi sabi ko nun, "Sa birthday ko, uwi tayo ng probinsya niyo kasi gusto ko makarating dun, eh", yan natuloy naman. <laughs>
<laughs> Ah, buti naman si tapos na-enjoy yung ano, yung sobrang enjoy talaga yung trip na yun 'no.
Mhm na-enjoy talaga namin mm, ayun po.
Kaya iba yung life sa ano 'no, ah, life sa lungsod tsaka sa probinsya di ba?
Iba talaga, oo parang ano lang po parang bakasyon ganyan pwede.
Mm. Oo nga.
Ayan, paano naman ngayon po 'no, ah, paano po kaya kayo nakakahanap ng oras para sa sarili ninyo habang nag-e-enjoy po kayo ng weekend ninyo kasama ang pamilya?
Ah, siyempre, um
Mhm.
yun nga gumigising ako ng maaga kasi gusto ko na mag-ehersisyo sa umaga di ba?
Ang aga pa. Mhm. Opo.
It oo kahit mga ano lang, mga 15 minutes, okey na yun, di ba? Tsaka ay dun yun din yung time, hmm, ah, minsan-minsan, mm, mag b bisekleta ako ng umaga.
Ah, 15 min oho.
Kasi ang sarap talaga sa umaga nang wek lalo na magigising ka ng mga 6:00 ng umaga, tapos, magbiseklata ka
Bisikleta oho. Mhm. 6:00, ah, yun ang magan
Oo't, ang lamig ng si oo, sobra sobra ang gaan sa pakiramdam talaga.
Maganda 'tas mahamog pa po 'no mhm. Hala.
Tsaka
Gusto ko yun.
Ano rin, tsaka ano tawag dun?
Mhm.